Ah, entendi, entendi. Então, você tinha um interesse específico ali, né, que legal. Mas assim, como que que sempre foi, assim? Você sempre foi extrovertido para fazer amizades, assim, ou se considera um cara meio meio na sua assim, se chegar perto de você e aí você vai?
Olha, eu sou um pouco dos 2, né, depende do local que que eu tô. Eu considero que, assim, quando tá em um âmbito de festas, eu costumo ser um pouco cara de pau, assim, porque festa, as pessoas já estão ali no clima, já estão querendo, né, se conectar com as pessoas, então assim, estar num ambiente feliz. Agora
Uhum, entendi. Olha, que legal.
É. Agora quando tá num ambiente, assim, mais casual, num ambiente mais sério, por exemplo, uma reunião ali, alguma alguma coisa assim, a pessoa está na rua, fazendo compra, está naquela correria do dia a dia, eu já não sou de chegar tão próximo assim. Agora, viajando acaba que que se torna natural, né, fazer amizades, porque desde de quando eu comecei a viajar sozinho assim, né, eu estava querendo fazer uma viagem pra colocar minhas experiências linguísticas, né, em prática.
Uhum. Hum, entendi. É, ai que está prática, né, uma coisa é você fazer ali, na escola, onde todo mundo falava português, então se você se cansasse de falar espanhol, por exemplo, era só falar na sua língua nativa ali, que fluía, né. Mas já num país espano-hablante você mesmo cansado tinha que falar também espanhol, né, não vai ter jeito. Então você estava motivado mesmo, né, não tinha jeito, América do Sul era o passo inicial?
Sim. Sim, aham. Ah, eu estava. A América do Sul é mais perto, né, e e sempre eu escutava falar que a América do Sul é diferente, né, tem um calor humano, tem a parte da recepção assim, um povo receptivo e tudo. E aí eu fui, né, eu comecei a fazer um mochilão, e aí eu s eu fiz um mochilão de 5 países de 1 vez, né, e aí
Aham. Ai, que legal! Que legal, para 1º experiência já pegar 5 de uma vez é demais, é incrível, na verdade. Assim, você foi na base da canela, bicicleta, carro, um avião e lá, de dentro, mais perto assim, onde fica as fronteiras, como é que você fez?
Foi. Foi. Olha, eu comecei pela Argentina, né, então, nesse eu fui pegando carona, eu sempre fui eu falo de alma hippie, né, que que faz muitas conexões assim, na estrada. Na estrada eu não tinha eu não tinha dificuldade de fazer amigos assim, né, só que assim
Uhum. Sim.

Ah, eu amei, adorei. Eu falo assim, que Porto Madero é é meu lugar preferido, né. Quando eu vou na Argentina. E lá eu conheci, né, o o garçom, o o atendente lá, ele era brasileiro, por sinal. Eu achava que que ele era argentino porque ele falava 100%, ali, o espanhol argentino. E aí
Ai que bom, hum. Nossa.
foi dali que que eu tive um uma troca bacana com ele, né, eh, ele vinha também, né, do Amapá e tudo. Então, é assim, rolou uma identificação já pela por ser da mesma cidade ali, né. E eu não nunca vi ele na vida, foi a 1ª vez que eu vi ele na Argentina.
Que loucura, né, tem pessoas que são assim, né, almas que se encontram fora dos seus lugares mesmo. Que legal, que bacana.
É. Casa.